Ừm, thực ra là ngày bé thì mình luôn luôn thấy tất cả những cái, ờ, cái cái việc, ưm, ưm, việc, ừ cái cái sự nghiêm khắc của bà mình là là nó, ưm, hơi nói chung là mình không thích đâu, mình rất là thích nổi loạn. Nhưng mà càng lớn mình càng <sneezes> càng lớn thì mình lại càng nhận ra cái giá cái cái cái cái ý nghĩa và cái, ơm, ờ, cái lợi ích của của việc, ừm, sống có quy củ và nề nếp. Đặc biệt là về thói quen ăn uống bởi vì truyền thống Việt Nam, ờ, tức là, ừm, ăn uống với gia đình và khi mà mình đi sang nhà các bạn chẳng hạn, người ta sẽ nhìn vào cái nề nếp ăn uống của mình để người ta đánh giá xem là, ừ, mình được giáo dục như thế nào ấy ạ. Cho nên là mình rất là biết ơn cái sự cái sự nề nếp bà mình.
Ừm. Ừm. Cũng phải ha. <laughs> Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, chính xác đó bạn, cho nên tại sao mà ông bà mình dạy là, á hả, "ăn coi nồi mà ngồi phải coi hướng", đúng hông? Tất cả là là đều phải có cái nề nếp người ta nhìn vào bản thân của mình, và người ta sẽ nhìn thấy cái nề nếp của gia đình của mình. À, đúng rồi. Ừm, thế thì bạn nè, khi mà gia đình của bạn có một cái nề nếp như vậy á, thì cái không khí nó có, à, được ấm cúng hông? Hay là ai cũng lo phải giữ nề nếp, như là căng thẳng không ạ? Đúng hông ạ?
<coughs> Đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Chính xác luôn ạ. Đúng rồi đấy ạ. Nó phản ánh rất là nhiều ạ. Ừm. <clears throat> Căng thẳng, đúng không ạ? <chuckles> Ờm, đúng rồi thì, ừm, cái này cũng là một ý khá hay. Kiểu, mình thấy là mặc dù là cái sự nề nếp nó nó đúng là nhiều khi mình cảm thấy nó hơi cứng nhắc, ờ, việc mà mọi người ngồi như thế nào, xong rồi là ăn uống phải chờ nhau hay là phải mời nhau như thế nào thì, ờ, mình thấy là ở trong đấy nó có nó lại có một cái cái sự ấm áp nhất định. Tức là mọi người đều tôn trọng, tôn trọng nhau, tôn trọng thời gian của nhau và, ờ, và và thể hiện thể hiện ra bằng cách là đấy những cái, ưm, nhỏ nhỏ như là chờ đợi nhau. Rồi mình mình mời ông bà có thể ngày xưa mình khi mà mình mời mình thấy nó nó chỉ là một cái câu mình nói ra mình không không không hiểu được nó như thế nào đâu. Ờ, đúng rồi, <laughs> đúng rồi, kiểu, kiểu, chỉ là nói ra không hiểu cái ý nghĩa nó. Nhưng mà bây giờ, kiểu, ngồi ăn một mình thấy cứ ph cứ nấu cơm xong là mình bắt đầu x là bắt đầu ăn cơm không phải mời ai xong mình cảm thấy, kiểu, ôi, <tsk> trống vắng, nhớ gia đình kiểu <laughs>
Ừm. Ừm. <chuckles> À, đúng. Ừm. À, vậy hả? Ừm. Ừm. Ừm. Chờ đợi nhau. Ừm. À. Ừ. Không có chủ đích, không có chủ đích thực sự là mời, đúng hông? Mời vì bởi vì sợ bị mắng, đúng hông? <laughs> Ừm. Ừm. Thiếu sót quá rồi, <chuckles> vậy là không được rồi, đúng hông? Tự nhiên thấy nó không được, thấy sai sai rồi đó. Nhưng mà bạn nè, không biết là cái nề nếp đó nó còn giữ được đến bây giờ hông vậy?
Ừm. Ừm, ừm.

<tsk> Ờ, nếu mà tr có có tranh cãi thì cũng sẽ là những cái sự, kiểu, khó chịu ngầm thôi và khó chịu đến từ những người bị thiệt. <laughs> Đúng rồi ạ. Ừm, thực ra thì như thế cũng tốt thôi, bởi vì nếu mà bây giờ mỗi người một ý thì nó sẽ hỗn loạn lắm, mà bây giờ ăn uống thì mình cũng cố gắng tối giản để để cho ờ, kiểu, mọi người cũng bận việc á, kiểu, ừm, ừm, bớt bớt phải suy nghĩ về cái gì thì lại càng tốt cái đấy. Nên là mình ngày xưa thì mình không hiểu được, nhưng bây giờ mình thấy thực sự là bà mình đứng ra quyết định tất cả mọi thứ như thế, đôi khi nó cũng là cái tốt, để cho, ừm, giữ được cái không khí, giữ được cái sự ổn định trật tự trong gia đình, gia đình mình cũng khá là đông. Đó.
À, còn lại thì bà của bạn sẽ là người dàn xếp hết. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, nhưng mà nó vẫn có sóng ngầm, đúng hông bạn? <chuckles> Sóng thì nó v vẫn nổi ra ngầm ngầm ở dưới sâu, chứ nó cũng không ấy. Thật ra như thế này nè, à, ừm, theo bạn nói á, thì có vẻ như là, à, cái sự, ờ, công bằng ở trong một cái bữa ăn trong gia đình của bạn nó chưa có được ổn thỏa cho lắm. Thế nếu như mà bây giờ bạn là một người xây dựng cái bữa ăn công bằng trong gia đình tương lai của mình, bạn làm sao?
<laughs> Ừm. Ờ, chắc là mình sẽ xoay chuyển mỗi hôm một người. Ví dụ hôm thì là mình sẽ là người đứng ra tổ chức rồi, hay là sẽ để cho con đứng ra tổ chức chẳng hạn. Mình nghĩ cái đấy nó cũng sẽ dạy rèn cho con một cái một cái thói quen tốt và sắp xếp, lên kế hoạch, phân chia. <chuckles>
Ngắn gọn nha. Ừm. Ờ. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng đó bạn. <chuckles> Ừ, mình chia rồi người này rửa chén, rồi, à, người kia là dọn dẹp, đúng không bạn? Ừm. Ừm, ừ.
Chính xác! Hay là hôm nay ăn gì, ai ăn gì nó cũng sẽ là một cách để mình thể hiện cái sự quan tâm với cả, ừm, người nhà của mình. Thế thì cũng khá là hay.
Ừm, đúng rồi. Thực sự hôm nay nói chuyện với bạn nè, thông tin của bạn và câu chuyện về cái nề nếp gia đình bạn thực sự rất là hay luôn. Mình cũng có những cái nhìn mới rồi đó. Ờ, rất là cám ơn bạn về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay nè, rất mong là được gặp bạn lại sớm nha.
Ừm. Mình cũng rất là cảm ơn các câu hỏi của bạn. Dạ vâng ạ. <chuckles>
Ừm, chào bạn nha.
Vâng, mình cũng rất vui vì đã được chia sẻ về cái việc ăn uống trong gia đình mình ngày hôm nay, và mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều điều.
Ừm. Kê, chào bạn.